อ๋อ ค่ะ ค่ะ เออ อ้าว ย้าย ไปด้วยกัน ไปตรงไหนอีก เพราะคุณน่ะย้ายเรากลับนะ อืม อืม
อ่า คือ จริง ๆ เขาไม่ย้ายเรากลับ เพราะว่าเขาก็ให้อยู่ ตรงนั้น เพราะว่า แล้วที่สำคัญ ที่เรามองว่า ที่ทำ ที่ทำงานน่ะค่ะ เขาไม่มีเรา เขายังอยู่ได้ เพราะเขาก็หาคนมา ตำแหน่งอื่นมาแทนใช่ไหมคะ มาเรียนรู้งาน แล้วก็สมัครคนเรื่อย ๆ แต่ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วอะ
ค่ะ อะฮะ
แล้วจะยังไงต่อ แล้วพ่อแม่ ข้างหลังล่ะ เป็นยังไง? เพราะพี่คนนั้นเขา เขาเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวด้วย แล้วก็นี่ เขาเสียชีวิต เขาก็คือ ญาติเขา พ่อแม่เขา ไม่ได้เห็นหน้าเลย เขาต้องเผาเลยอะค่ะ ณ วันนั้นที่ ที่เสียชีวิต
อืม โอ้โฮ เออ เพราะมันมีโควิด ค่ะ โอ้โฮ แล้ว คุณได้พูดกับหัวหน้าก่อนไหมคะ? ก่อนจะออกว่า เออ ขออนุญาตแบบว่า เอ่อ ไปอยู่ที่เดิม อะไรเงี้ย ขอแบบขอย้ายได้ไหมคะ? อะไรงี้ มีไหมคะ? หรือว่า ไม่ได้เลย ตาม
อือ ๆ คือไม่ ไม่ คุยเรื่อง ขอย้ายเลยค่ะ ขอออกเลย เพราะว่าคุยกับคุณ แม่ คุณแม่เขา เขาห่วงเรื่องความปลอดภัย คือตั้งแต่เขาย้ายเราไปไกล เราอะซื้อคอนโดอยู่ใกล้กับที่ทำงานเรา แล้วก็ เราก็ยอมจ่ายเงิน ค่าคอนโดเราแพงมาก เราเอาติดถนนด้วยอะค่ะ แล้ว เพื่อที่จะได้เดอะ นั่งรถ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ต้องไปจ่ายค่าที่ ที่เดินทาง อีกเนาะ
ใช่ค่ะ แล้วเราต้องมาจ่าย ค่า ที่ทำงาน ค่าเดินทางไปที่ทำงานอีก แล้วเราต้องนั่งรถหลายต่อมาก
อืม อื้อฮือ
กว่าจะถึง ที่ ทำงานน่ะค่ะ ถ้าขับรถไปยัง ไง ก็ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงแน่ ๆ ถ้านั่ง MRT นั่ง BTS ต่อ MRT แล้วก็ต่อวินมอไซค์อะค่ะ อันนี้จะรวดเร็ว กว่า
ค่ะ อืม เนาะ เออ จริง ๆ มันก็เหมือนเป็น เหมือนเป็น เอ่อ ข้อหนึ่งอะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนที่ หรือว่าแบบ เอ่อ อาจจะต้องลางออกจากงานนี้ไป เงี้ยค่ะ เพราะว่ามัน เรื่อง สถานที่ เรื่องการเดินทางก็สำคัญนะ อืม จะได้ที่ดี แต่ไม่ ไม่คุ้ม
อืม ๆ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ ถือว่า เป็นปัญหาใหญ่ใน ที่ ม ที่ทำงานเลย
ค่ะ เข้าใจเลย เอ่อ แล้ว จริง ๆ แล้ว อย่างงี้ คุณกลับมา แล้วคุณ ก็ ไม่ได้ <smacks lips> ทำงานที่เกี่ยวกับสาย เกี่ยวกับการเงินเลยอีกเหรอคะ?
อือ ค่ะ